สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ คุณหมวกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้?
เฮลโล สวัสดีค่ะ ค่ะ คุณบ้าน อา วันนี้ก็ เอ่อ นอนทั้งวันเลยค่ะ ก็กว่าจะตื่น น่ะค่ะก็เย็นเลยค่ะ
อือฮึ อืม น่าอิจฉา จังเลย บ้านก็อยากมีอารมณ์นอนทั้งวันมั่ง แต่เราต้องดูลูก เลี้ยงลูก <chuckles>
ใช่ ค่ะ ค่ะ อ๋อ <chuckles> ค่ะ ก็จะทำไม่ได้นะคะ
ใช่ ใช่ค่ะ โอ้ ถ้าอย่างงั้นก็ วันนี้ก็เป็นวันว่างเลย ใช่ไหมคะ อย่างงี้เนี่ย? ไม่ได้ไปทำ งาน อืม
อะไรอย่างงั้น ค่ะ อา ถูกต้อง ก็ปกติทำ freelance อะค่ะ ก็จะแบบว่านอนตื่นตอนไหนก็ได้ แล้วก็มีหน้าที่แบบรับผิดชอบการทำงาน ใช่ค่ะ หลังจากนั้น ค่ะ
อ๋อ ค่ะ อ้าว อืม อืม ดีเลยค่ะ ถ้าเป็น freelance อย่างเงี้ย เอ่อ เวลา การ จัดการเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ flexible ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อา อา ถูกต้องค่ะ แต่ว่าบางครั้ง ด้วยความที่แบบไม่มีวันหยุดอะไรที่ชัดเจนน่ะค่ะ ก็ บางครั้งก็อาจจะห่วงเรื่องแบบงานนิดหนึ่ง แบบว่าถ้าเพื่อนชวนออกไปข้าง นอก ก็ "เออ หรือจะทำงานดี?" อะไรเงี้ยค่ะ ด้วยความที่มันไม่มีวันหยุด ค่ะ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม แล้วอย่างงี้ เนี่ย คุณบ้า คุณหมวกชอบเที่ยวไหมคะ?
ค่ะ ก็ชอบนะคะ ใช่
อืม โอ้โฮ เนี่ย ยิ่งแบบเราอะอิจฉานะ คนที่แบบเขาทำงานแล้วแบบว่า flexible อะไรเงี้ย มันสามารถ แพลน เรื่องเที่ยวได้ ได้ แล้วก็แบบว่าเหมือน เราสามารถที่จะแบบจัดการตารางเวลาวันหยุด หรือว่ากั๊กวันไว้ อย่างเงี้ย ได้ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ